لأ، يبدو إن أنا هاجرب فعلًا إن أنا أبعِد شوية وأحسسها هي دايمًا هي اللي بتزعل أساسًا، أنا عُمري ما ما زعلت منها، فيبدو إن أنا أبتدي أعديها، يعني برضه أنا باعرف أزعل وأضايق من اللي أنتِ بتعمليه، جايز فعلًا لمّا يعني أ أتغيّر عليها شوية، تحِسّ بإن هي لأ، يعني تحِسّ بقيمتي زي ما بت بيقولوا، وإن هي لأ، مش هتقدر تستغنى عني، وإن اللي هي عملته ده غلط، أتمنى بس إنها تفهم أنا زعلت ليه، وهاحاول فعلًا آآ أجرب موضوع إن أنا آآ أخُد موقف معاها عشان تتغير، ومتشكرة جدًا إن أنت سمعتني وأديتني حلول.
إمم. إمم. بالضبط. عفواً طبعًا، عفواً طبعًا، أنا موجود تحت أمرِك في أي وقت، جربي تعملي شوية الحاجات اللي أنا قولت لك عليهم دول وهيجيبوا نتيجة، و ولو احتاجتي أي حاجة تانية في أي وقت، نصيحة أي كلام هتلاقيني طبعًا موجود وتحت أمرِك، شكرًا جدًا لكلامِك.
أكيد. أشكرك، أشكرك.

هو أنا إحساسي باللي هي بتعمله دايمًا، إن هي شخصية آآ مُتملكّة، أو يعني هي حاسة إنها بتاعة إن أنا بتاعتها صاحبتها هي بس، ما ينفعش أصاحب حد تاني، ما ينفعش يبقى عندي حد مثلًا آآ باقول له أسراري، أو ب ب ب يعني باخرج معاه من غيرها، يعني هي فعلًا مَرّة آآ واحدة صاحبتي كانت عايزة يعني عارفة ذوقي ف في ال في اللبس حلو وكده، فقالت لي انزلي معايا اختاري معايا طقم مُعيّن لمُناسبة وكده، فنزلت من غير ما أقول لها عادي يعني مش مف مش مش مطالبة إن أنا آخُد إذن يعني، فنزلت مع صاحبتي دي، و وباحكي لها عادي جدًا، يعني باحكي لها ك ك يعني رغي يعني ونم كده يعني، مش مش باقول لها على حاجة إن أنا باديها خبر مثلًا أو كده، باقولها نزِلت مع واحدة اتضايقت بشكل كأني أنا عملت جريمة إزاي ما قُلتلهاش قبل ما أنزِل، وأنتِ إزاي تنزلي طب ما قُلتيليش ليه؟ ده أنا كنت هانزِل معاكم طيب، يعني اشمعني قالت لِك أنتِ وما قالتليش أنا، آآ طب ما هو أنا كان ممكن أنزِل معاكم برضه، آآ طب ما أنا صاحب أنتِ صاحبتي أنا، مش صاحبتها هي <tsk> إيه في إيه؟ أنا يعني أنا مش قصدي خالص إن أنا أضايقِك، بس هي في نفس الوقت إحنا ما عملناش حاجة تخرجِك من الصُحوبية لا ليّا ولا للبنت صاحبتنا التالتة دي، آآ فهي دايمًا حاطاني في أزمة إن أنا آآ هتزعل لو لو أنا عملت ده والّا لأ، يا ترى لو قُلت لو كلمت فُلانة هت هت لو عملّت كذا هتزعل والّا لأ، اللي هو إيه ده يعني فبقيت مُترددة جدًا في إن أنا أصلًا أقول لها على تفاصيل حياتي لو عملت حاجة.
إمم. إمم، إمم. فاهمِك. لقيتيها اتضايقت وكده، امم. إمم، إمم. إمم. فاهمِك آه. إمم. بقيتِ تفكري دايمًا، بقيتِ تفكري دايمًا.